Oo, um, actually may mai-share pa ako diyan na parang feeling ko sobrang related sa pinag-uusapan natin. Yung mga taong nagse-self-diagnose na depressed daw sila. Parang ang common niyan ngayon, kahit ngayon parang feeling ko, sobrang common pa niyan especially sa social media, na parang ang daming nagki-cliam na depressed daw sila, na ganiyan, kesyo ganun. Parang feeling ko oo yung iba for sure depressed nga, pero yung most, eh, hindi. Parang feeling ko parang stress lang ganiyan o kaya simple na problem lang yung dinadaanan nila ngayon sa buhay nila pero, nile-label na nila as depression, kasi hindi siguro nila alam na yung salitang depression, eh, grabe 'yan. Hindi lang yung simple na stress 'yan, di ba? Hindi lang yung simple na malungkot na emotion 'yan. 'Pag dep 'pag sinabi kasing depressed talagang, wala, shutdown na yung katawan mo, shutdown na yung mental health mo, 'di ba? Wala ka namang ibang iniisip kundi yung parang, ayun nga, wala na, 'di ba? Ganun. Hmm.
Mm. Mm, sige. Hmm, sige-sige. Mm. Hmm. Oo. Mm. Kaya nga. Mhm. Oo. Hmm. Oo, oo. Totoo. Mm. Hmm. Mm. Oo, oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, oo. Mm. Mm. Oo. 'Tsaka ano din 'no, siguro maano ko lang din, maalala ko lang din 'no siguro yung pagiging depresyon, kailangan ma-diagnose ka talaga kasi marami siyang pinag ah, dudulutan kung saan nanggagaling, eh, 'di ba? Puwedeng, ah, sa kemikal na ano ng katawan mo, ng isip ng utak mo, puwedeng may pinagdaanan ka ka palang trauma na hindi nalalaman ng iba kaya nagkaroon ka ng gan'yang depresyon, or puwedeng talagang sa puwedeng nawalan ka ng mahal sa buhay, ma buhay mo kaya umabot ka ng gano'n, 'di ba? Kailangan mada-diagnose ka talaga hindi yung katulad ng binanggit mo 'no, nagse-self-diagnose na porke malungkot lang ngayon i-aano mo identify mo na kaagad yung sarili mo na ay depressed kasi ako, eh, dumadaan ako sa ganito, 'di ba, may mga, usually mga nag-break ng mga ano nila karelasyon nila yung sinasabi nilang ganiyan 'di ba, nakakadanas na puwedeng totoo naman din, d pero mas maganda talaga at mas malinaw sana kung, <sniffs> ah, magkakaroon ng talagang diagnosis talaga sa totoong mga may kakayahan na, ah, tumingin ng mga ganun, 'di ba? So, m
Tama, tama. Tama. Mm. Ayun. Tama. Tama. Mm. Oo. Oo nga, kumbaga parang kasi yung depression talaga is hindi lang yung pangkaraniwang sakit na lagnat, na ganiyan, di ba? Yung depression, eh, talagang grabihan 'yan, parang mental illness na, na tinatawag ng iba, hindi mo puwedeng i-self diagnose yung sarili mo, kaya as much as possible, kung talagang feeling mong depressed ka, magpa diagnose ka, kasi, hindi lang naman yung validation ng <scoffs> doktor yung ayan depressed ka. So, ma masasabi mo na sa sarili mo or may title ka ng talagang depressed ka. As much as possible, tu matutulungan ka din nung parang doktor mo na i-overcome yung depression na yun, or yung challenge na yun, hindi lang yung ile-label ka nila, 'di ba? Kaya ganun, importante talaga yung mag-consult ng professional help.
Mm, tama nga. Mm, hmm. Oo. Mm. Mm, mm. Oo, oo. Mm. Mm. Tama. Tama, mm. Oo. Mm. Totoo t Totoo. Mm, mm. Mm.